最近ですね、私の友人たちが、え、もう、転勤などで、こう、周りを離れていってですね、ま、しかも私も、こう、趣味の時間も減ったので、結構その、会える人も少なく、孤独を感じてるなっていったところで、ちょっと、まあ
うん。
どうしていったらいいのかなっていう、アドバイスがいただけたら嬉しいです。
ああ、確かにそれはちょっと、精神的にもなんか、ちょっときついものがありますよね。
そうですね、はい。
そのなんか、転勤とかでやっぱり、友達がちょっとどっかに、他の場所に行っちゃったみたいなことを言ってたんですけど
はい。
ま、それで多分、ま、なんですかね、友達とできる趣味が多分、おそらくできなくなっちゃった、ということなんだと思うんですけど、なんか、自分ひとりとかでできる趣味とかはないんですか？
はい。 ありますね。ま、例えば、友人とは、結構その、カラオケで一緒になったりとかは多かったんですけども、ただその、ね、ま、私、ひとりでカラオケに、え、行くことはできるんですけども、やっぱその、みんなと行ってたからこそ楽しかったっていうのがあって
ああ、はいはいはいはい。 楽しいですよね。 確かにそうですね。カラオケだとなんか、ちょっと、違うかなっていう感じですね。ひとりで行くとなんか、これはなんか、みんなで行くから楽しいのであって、ひとりで行って、なんか、まあ、歌いはしますけどね。まあ、ちょっと違いますよね。
そうですね。 そうですね、なので、まあ、ひとりになってからは、まあ、カラオケに行ったりってことはできてないですね。
ああ、まあ、でも、そのご友人がやっぱり、その、なんですかね、転勤なので、うん、まあ、ま、どこに住んでるかはちょっとわからないですけど、そこを去ってしまったってことなんですけど、なんか、他に、なんか、会社の同僚だとか、みたいな人たちとはカラオケに行ったりはしないんですか？
うん。 ないですね。私自身、え、仕事も、え、オンラインでやってるものなので、基本在宅で完結するので、まあ、仲間に出会うことはないですし。
うん。 ああ、確かに。 それだとそうですね、あんまりなんか、会っても、なんですかね、友達みたいな感じにならないですよね。
そうですね、まあ、結婚もしてないですし、まあ、家族も遠くにいるので、もうほんとに、周りの近いところに、全然人がいないって感じですね。
うん。 確かにそれだと、なんとなく、なんか、暇な時に会える人が居ないっていうのは、ちょっと、大変というか、精神的に結構きついものがありますよね。
そうなんですよね、はい。
そうですね。なんか、どんな時に、なんか、そうですね、1人が嫌だな、みたいなこととかありあるんですか？
どんな時、ま、そうですね、ほんとに仕事がない休みの日とかは特にそうですね。ま、周りが、こう、SNS で繋がってはいるので。
ああ。 確かに、見ちゃうとそうですね、みんな楽しんでるなって感じで。自分は何してるんだろうとなっちゃいますよね。
そうですね。 もう、遊ぶ友達が居て、なんか、結婚して子供が居ると、やっぱり、その、家族同士での交流があったりだとか、ま、そういったところを見ると、ま、そうですね。なんか。
ああ。 確かに。 ちょっときついですね。
周りに人が居るってすごいいいな、と思いますね。
うーん、ま、これはちょっと、なんか、お金がかかってしまうし、時間もかかってしまうし、労力もかかってしまうんですけど、その、友達が転勤して行ったところに、なんか、遊びに行くとかは、なんか、考えたことはないんですか？
はい。 ありますね。ま、ただ、私自身なかなか、その、時間が取れたりっていうことがないので。
うん。
まあ、そうですね、いつか時間を取って、まあ、お金も使って、まあ、そういったことはしてみたいなとは思いますね。
ああ、じゃあ、やっぱり、昔の、昔というか、その、以前遊んでた友達はあんまり、もう、今はほとんど会えてないみたいな感じなんですか？
そうですね、なかなか会う機会はないですねえ。
うーん。確かにそれだと、ま、すごく孤独ですね。
はい。
それって、いつ頃から、なんか、そんな感じにはなっちゃったんですか？
そうですね、はい。 そうですね、私が最初、あの、この近くで、ええ、ま、その、就職をしてから、ま、周りも実は、近くで就職をしたんですけども。
はい。 ああ、はい、いいです。それだといいですね。
そうですね。ただ、ほんとに、あの、ま、最初の入り口はね、みんな一緒だったんでいいんですけども、転勤っていうのが、やっぱあって、それぞれバラバラになってしまったので、はい。
はい。 ああ、確かに、社会人だとそうですね。
そうですね。なかなか、ま、そういったところが、あの、経験もしてこなかったので、実際経験してみると、ま、孤独っていうのはこんなに辛いものなのかっていうのを感じてますね。
うん、ううん。 なんか確かに、なんかずっと一緒の一緒というかなんか、ま、近くの、いちに居たわけじゃないですか、いっしょ仕事を始めても。で、それ確か、急に居なくなっちゃうってなると、ま、なんか結構、そう、なんか、一層厳しいものがありますよね。
はい。はい。 そうですね。
あったものがなくなるってのは。
はい。ま、この、近くに友人が居たので、ま、仕事終わりに、ご一緒飲み行ったりとか、ま、休みの日に時間合わせて、ま、一緒に遊んだりっていうことが出来てて、ま、それをこう目標にしてた部分もあったんですよね。ま、例えば近くに居るからこそ、や、ちょっと離れたとこに、あの、みんなで、えんレンタカー借りて旅行行こうでなっても、帰ってくる場所も一緒なので
うんうんうん。 ああ。 ううん。 確かに。 うん。 うん。 そうですね、やっぱり楽しみがあると、なんか、他の生活の、なんか充実さの度合いが違いますよね、全然。
そうですね。ま、そういった、はい、行って帰ってきてっていうところまで一緒で、こう、楽しめてたので、ま、そういったことを目標に、普段の仕事を頑張ったりっていうことは、できてたんですけども、ただ初めて孤独を経験して、そうですね、ま、確かに自分に向き合う時間が増えたりとかっていうのは、よく、あの、ま、いい意味で、ま、そういった時間が増えたのはいいかもしれないんですけど。
うん うん。 そうですね、それは必要なことですよね。
はい。 ただ私自身孤独っていうのはほんとに、向いてないなっていうのはあって、もうどうしてもやっぱ色んな人に会ってしまいたくなるので、ま、そういった人が、こう、孤独に向き合うためには、どういったことを、こう、気を付けたりだとか、ま、あとはどういう風に孤独を楽しんだらいいと思いますか？
ああ。 うんうん。 ま、孤独の楽しみ方だとやっぱり、一人の時間が多いってことだと、やっぱり、なんか、一人でできる趣味があると、ま、気軽に誰とはも話さなくても、別ななんでもできますし、ま、読書だと ゲームだとか、映画だとか。
はい。 はい。
ま、ここら辺だったら、まあ、一人でも、ま、みんなでやっても、あんまりなんか楽しさとしてはそこまでは変わらないんじゃないかなとは思いますね。
ああ、確かにそうですね。一人でこう、あの、ま、いること自体が私自身好きじゃなかったので、ま、一人で本読んだり映画見たりっていうことを今までしてこなかった人間なんですよね。
ああ。 なるほど、確かに。それだとなんか、そもそも一人で何をしたらいいか分からないみたいな感じなんですかね。
そうですね。ま、なのでおっしゃっていただいたような、まあ、その一人で映画鑑賞とかも、ま、やってみてもいいのかなとは思いましたね。
そうですね、やっぱりなんか、一人でカラオケだとか、ま、旅行だとかなんか多分、外の世界に行っちゃうと、結構なんか精神的にそれがなんか人と比べちゃったりみたいなのもあって、きつくなっちゃうってのも多分あるので、やっぱりなんか、人の目とかは嫌だったら気にしなくていいですし、まあ、みんな一人でやることなので、基本的にはそれは。
ああ。 はい。 はい。 はい。
まあ、全然なんか、他のことよりはなんか、精神的なハードルが低いような気がします。
なるほど、そうですね。ま、外の世界をこう、ま、どうしても見てしまうっていったところはあったので、ま、要は、自分だけの世界を楽しむっていうことですよね？
うん。 そうですね、やっぱり、す SNS とかでみんなのしゃ楽しい生活やっぱり見ちゃうと、まあ、自分が満足していてでもですけど、やっぱりなんかその1人でいる時とかは、ま、なんか、ネガティブな気持ちになったりはしちゃうと思うので、なるべく自分の人生にすごい集中するってのはすごく、ま、精神的にはいいのかなと思います。
はい。 はい。 あ、なるほど、ありがとうございます。ま、そうですね。ま、今おっしゃっていただいたのは、ま、その、趣味だったり娯楽っていったところでの、まあ、気晴らしみたいな感じだと思うんですけども
はい。 うんうん。
まあ、私自身がその、孤独、慣れてないので、ええ、1人の時間をどう有効活用するか1人きになったからこそ、これができるっていったものは何かありますか？
ああん。 なるほど。やっぱり友達と結構遊んでたりすると、なんですかね、ま、家事だとか、そういうことがおろそ掃除だとか、なんかおろそかになったりみたいなことはなかったですか？
うん。 ああ、あったかもしれないですね。
そうですね、やっぱりそこのあたりはなんか、自分の生活の向上ってのは多分1人でいる時に考えて、ま、1人で買い物に行ったりしないと、あんまりほかの友達とかとやるようなことはないと思うので、ま、自炊だとか、なんですかね、1人でやるような生活に必要なこととかだと、多分なんか、楽しもうと思わなくても、まやったらある程度生活が向上するので、ま、いいんじゃないかなと思います。
はい。 うんうん。 はい。 あ、そうですね、確かに生活の質の向上っていうのはすごく大事ですよね。まあ、自分の例えば自分で作る料理を極めたりとか、まあ、睡眠の質を上げたりとか、まあ、そういったところでも、あの、精神の、アップダウンにすごい繋がってはくると思うので、確かにひとりになったからこそ改善できることだなとは今思いましたね。
うん。 そうですね。 睡眠とかほんとに、特にもうなんか、ほかのことにも結構影響しちゃったりするので、まあ、なんですかね、やっぱり
はい。
睡眠をやっぱり大事にしないとその、なんですかね、ん、ま、なんかわざわざ1人でやることもないのに多分、なんか無駄に時間起きちゃったりみたいなことあったりしませんか？
そうですね、結構ありますね。
夜とか。 ま、なんかそれで、なんかほかの友人の、ま、なんですかね、SNS とかを見てるとかだと、ま、それをするならやっぱりちゃんと寝て、なんかフレッシュな気持ちで次の日に臨めるようにした方が精神的にいいんじゃないかなとは思います。
うーん。 そうですね。ほんと仰っていただいた通りですね。こう、1人に向き合うっていうのが、ま、今まではほんとにこう、さみしいっていう感じしか捉えられてなかったんですけど
うんふん。
自分がこれから先どういう人生を歩みたいのか、ま、そういったところにも、あの深く繋がってくるとは思うので、ま、そういったことを考えたことがない私としては、そういったものに向き合う時間として、なんか、有効活用すべきだなとも思いましたね。
そうですね、そういう時間の過ごし方が出来たら、多分今のなんか、孤独と思っちゃってる時間の、なんか使い方としてはすごくベストだとは思います。
はい。ほんとですよね。なんか、孤独になって初めて自分と向き合えて、その、人生の質が深まるっていうふうな、あの、ことも、あの、聞いたりはしたことあったので、ま、もしかしたら今がそのタイミングなのかなとは思ったりしますね。
ああ。そうですよね。 そして、やっぱり、これからのなんか人生について考えるってのは、なんか友達ととかと居ると、なんですかね、ま、頭になんか普通に考えようとはならないと思うので、ま、1人でじっと、ま、家とかでゆっくり考える時間も、ま、必要なのかなとは思います。
はい。 そうですね。いや、なんか私はそうですね、周りの友人がどんどん居なくなっていってから、もう、孤独イコールマイナスなこと、もう常にさみしいしか考えてなかったんですけど、今こうやって仰っていただいたアドバイスを聞けて、なんか1人になるからこそ出来ることっていっぱいあるんだなって思えたので、またあの、今日からそれ実践して、ま、そうですね、ひ1人の時間を楽しんでいきたいと思いますね。いや、聞いていただいてありがとうございました。
うんうん。 うん。 ああ、すごく、いいと思います。ありがとうございました。